Oke menarik berarti lebih lebih ke kesadaran diri ya biar bisa lebih ngerem lagi gitu ya Kak ya. Oke keren keren tapi kalau misalnya Kakak nih, eee, pernah gak sih kepikiran untuk, ngerem sekalian ngerem tapi Kakak masih pengen ikutan trend gitu jadi kayak, eee, kalau misalnya mau beli barang tuh kayak, fashion-fashion yang dia tuh lagi ngetren tapi Kakak memilih untuk yang harganya lebih murah gitu entah itu, barang, eee, apa namanya thrifting atau second hand gitu Kak pernah sampai mikir kayak gitu gak sih, Kak?
Wah pernah dong se karena iya saya juga sering juga ya belanja yang kayak second hand second hand gitu, tapi biasanya saya belanjanya langsung gitu di tempat, eee, orang jualnya karena saya pengen kalau second hand tuh enaknya kan dilihat langsung biar tahu kualitasnya gitu. Saya biasanya kalau kayak untuk baju-baju harian, terus kayak baju-baju olahraga, itu saya lebih seneng belinya di eee, second hand gitu kayak kaos-kaos gitu, karena selain murah ya, dapet banyak, itu tuh barangnya, kebanyakan itu bermerek gitu yang kualitasnya, eee, nggak perlu kita ragukan lagi gitu jadi, itulah salah satu yang mendorong saya untuk, eee, nggak ada salahnya kok belanja di second hand, itu justru bisa lebih hemat, bisa dapet lebih banyak, dan dari segi kualitas pun mereka juga nggak kalah jauh daripada baju-baju yang baru gitu karena banyak kan merek-merek luar yang benar-benar kayak, eee, terjamin gitu kualitasnya.
Oh pernah ya. <laughs> Oh gitu. Oh ya ya ya. Oke berarti bisa dibilang kayak, bisa mendapatkan barang yang itu tuh mereknya bagus tapi dengan harga yang murah gitu ya Kak ya. Oke <chuckles> tapi Kakak orang
Nah bener banget. Karena itu memang kayak setiap ibu-ibu pastilah ya mencari kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal gitu. Sama kayak kalau lagi belanja misalnya saya selalu belanjanya itu di tanggal-tanggal yang memang banyak diskonnya kayak misalnya, eee iya misalnya kayak tanggal kembar, eee, 1.1 atau kalau sekarang kayak 11.11 gitu, atau misalnya lagi tanggal gajian nah itu juga sering ada diskonnya kan, kalau misalnya kita belanja di hari itu. Nah memang, eee, i it mungkin ciri khas ibu-ibu kali ya pecinta diskon jadi kalau misalnya ada diskon itu pasti bener-bener kayak dikejar bangetlah kalau saya, karena memang iya jauh lebih hemat ketika ada diskon itu dibandingin gak ada diskon.
Betul, bener banget. Oh gitu. Iya sih bener. <chuckles>